Kasi lalo na yung kunyari ang pagko-commute mo, eh, sabihin na nating isa o dalawang oras, kapag nasa bahay ka, nakatipid ka ng 1 o dalawang oras, sa pagko-commute. Kaso nga lang
Oo, tsaka nakatipid ka rin sa pamasahe, di ba?
sa pamasahe mo, yun. Kaso lang may naranasan mo ba, minsan nakakalimutan mo ng mag-ayos na rin sa sarili, kapag sa bahay ka. 'Pag minsan, yung may mga sapatos ka na nabili, pero hindi ka naman pumapasok sa opisina, natatambak na lang, no?
Ay oo, totoo 'yan, 'pag nasa bahay. Ah ka kaya yan, ang ginagawa ko, hindi ako bumibili kasi, di naman ako aalis. <laughs> Pero may mga times din naman na ganun na, kunyari parang ang ganda nito ah, nakita ko sa social media, pwede kong gamitin 'pag nag-opisina ako, 'pag napagtripan kong mag-office, ganyan. Tama ka nga naman, agree naman ako dun.
Isa oo. <laughs> Yun na nga eh! Oo. Oo. 'Di ba? Kasi, parang may ako kasi may December, may binili ako, parang isang beses ko pa lang nasuot kasi nga
Ay ikaw, hindi mo pa na hindi mo pa nai-ROI? <laughs>
Hindi pa, kasi ano eh, is parang isang beses pa lang ako nag ah, onsite eh, kasi yung nakaraan lang. Yung naka-nakaraan kasi, hindi ako nag-o-onsite, sabi ko na, "Sige na nga, <tsk> pasok na nga!" oo. <chuckles>
Oo. Sayang, kailangan is masuot mo siya. Oo, may ganyan, may kaibigan din akong ganyan. Sabi niya, kaya siya bumibili para may suotin siya, tapos mag-oopisina siya, kahit di naman required na pumasok sa opisina. Masuot niya lang kung ano yung gusto niyang masuot, ganon.
Mag-opisina? Oo. Oo, eh kasi may mga ganun, minsan kasi nakakalimutan mo lang ring mag-ayos, eh, <chuckles> 'di ba?
Totoo. So ayon, maraming salamat sa oras mo, madami akong natutunan. Hmm.
Ma ma maraming salamat. Eh, sa'yo din. Oo, eh, m medyo maganda yung topic na ganito, eh. Salamat.
a oo, salamat, paalam.